Hum, não, essa eu não conheço.
Não. Pois é, ela ela cantava em em inglês também, era a co coisa mais linda também em inglês. Aham. Uhum.
Ah, é lindo, é. Ainda tem isso. A a minha terra, né, a terra da bossa nova
Hã. A terra dos aham. A bossa exatamente, a terra da bossa nova. Nossa.
Hum. Como que você deixa isso, meu Deus do céu, e tinha um lugar que a gente ia lá, eh, era um barzinho que se chamava Só Existe Um Lugar.
<laughs> Hã. Aham. Hum. Sim. Hã.
Olha só, era aquele eles eles falavam o nome do bar era esse: Só Existe Um Lugar.
Aham. Só Existe Um Lugar, interessante o nome. Aham.
Lá em Vila Isabel, é. E eles tinham esse happy hour com bossa nova.
Hum.
Aí, dizer adeus uma terra dessa não.
Que legal. Ah, meu Deus! Ah, de eu te entendo, te entendo.
A gente se a gente segue em frente, né. Mas
Hum. Pois é, é tem que tem que seguir. <laughs> Tem que seguir em frente. Exatamente.
Tem, tem que seguir. Pra gente é importante a gente ser feliz, né, onde a gente esteja. Mas é isso, olha, muito obrigada, é sempre bom conversar e até uma próxima, né.
Exatamente. Aham. Hã. Ah, tá certo. <chuckles> Eu que agradeço, viu? Hã, tá certo. Até uma próxima, viu? Tenha um ótimo dia. <chuckles>
Pra você também.

Ah, entendi. E
Então quer dizer, um era e o outro não. Então eram, sabe, 2 casados e 2 solteiros e nós 2 fomos, nós éramos 6, e nós 2 fomos pra Brasília. Aí era aquela coisa assim, você tá deixando alguma coisa pra trás.
Aham. Uhum. Hum. Ah, entendi. Aham. Nossa! <laughs> Hã. Hum. Ah, mesmo sentimento também. Uhum. Exatamente, eu tive o mesmo sentimento.
Entendeu? É. Parece assim, né, um pedaço da gente que ficou. Então, até hoje, sabe, esse lugar, ele faz parte de mim.
É. Pois é. Hã. Aham. Hã. Hum, compreendo. Aham, compreendo.
Mesmo estando longe, pra mim o Rio de Janeiro faz parte de mim. Aí eu estive lá em janeiro.
Mas Hã, aham. Sim, e <chuckles> nostalgia, né?
Nossa, que maravilha! <gasps> Não, e eu fui abençoada que meu sobrinho mora lá e porque, é claro, é um lugar que você não pode ir sozinho. A Copacabana que eu morei não é a mesma, né. Então eu até falo para as pessoas aqui, que todo mundo fala do Rio de Janeiro, do Brasil, eu falo: "Ó, não vá sozinho"
<chuckles> Aham. Hã. Sim. Aham. Ah, sim. Ah, posso. Hum, uhum. Sim, sim. Hã. Aham, sim. Isso, também eu falo aí, eh, falo a mesma coisa aqui para o pessoal: "Cuidado, viu, aonde você vai no Brasil?" <chuckles> Aham. É.
né. É, não é é legal, mas não vai sozinho, vá com alguém. Aí esse meu sobrinho, ele tem empresa lá, trabalha muito, mas era o era semana de férias dele e ele tirou pra ficar comigo
Uhum. Aham.
ele, a esposa, então eu aproveitei. Olha, a gente foi pra Búzios, que eles têm casa em Búzios. Lá em Copacabana, ele faz ele é Ironman. Ah, Copacabana é lindo, ele é Ironman, a turma dele é do posto 6. Então a
Hã. Que bom. Aham. Olha só. Aham. Copacabana. Uhum. Sim, eu queria ver. Cai como assim? Ele, ele é o quê? Ironman? Ah, sim, sim, sim, sim, da aquele negócio de exercício?
ele Ironman. É ele é Ironman. É, isso, né, que você nada, corre e pedala.
Ah, sim. Aham. Sim, sim. Hã.
E aí ele tem uma turma no posto 6, então eu pude ir tranquila para o posto 6, nós ficamos lá na praia. Fomo tomar café numa padaria que a gente conhecia. Ele me levou na igreja que eu tinha sido batizada.
Aham. Aham. <chuckles> Oh, coisa boa. Hum. Olha só
Sabe, olha, foi assim, foi um resgate realmente, sabe. Então
que incrível. Aham. Um hã, e <chuckles> Aham. E foi a que é é os sentimentos foram: "Nossa, que nostalgia, que não sei o quê", né? <laughs> Hã.
Nossa, e isso também me ajudou a seguir em frente, porque eu fui eu fui para o Brasil, passei eu fui final de outubro, novembro, dezembro, já tinha 2 meses, fui para o Rio, passei 11 dias e voltei pra Brasília pra depois vir pra cá. Mas, dessa vez, essa minha ida lá me ajudou
Uhum. Hã. Uhum. Aham. Sim. Aham. Sim. Hã. Aham. Hã, sim, entendi. Uhum.
a sair. Eu não saí com saudade.

Tipo assim, eu é, a saudade que eu tinha eu consegui resolver tudo, de ver, de nossa, ir nos Arcos da Lapa. Nossa, nós passeamo gente, eu fui no Copacabana Palace, entrei com ele no Copacabana Palace, foi superbacana, superbacana.
Entendi. Hã? Aham. Hum. Entendi, entendi. Hã. É. <chuckles> Aham. Olha, eu eu queria eu queria ver um um dia esse Co a Copacabana, que eu vi eu escuto todo mundo falando também. <laughs> Ai, ai. Aham. Eu
Ai, lindo. É lindo. O Rio é muito lindo. O Rio tem coisas que só o Rio tem mesmo.
Eu só fiquei no no no aeroporto do Rio. E essa foi foi a única <laughs> ai, ai, eu só fiquei no no aeroporto, só deu pra ver o aeroporto. É, eu não lembro.
Aham, no Galeão ou Santos Dumont? Foi no Galeão? Mas foi no Galeão, né, que você ficou? Ah, tá. Porque o Santos Dumont, ele eu acho que você lembraria, porque ele quando você a vai aterrissar hum, foi no Galeão.
Eu não lembro, a única coisa que eu le hã, aham. Hã. É, foi o Galeão, que eu eu queria até falar pra mamãe: "A galinha? A gente vai lá pra galinha?" <laughs> Hã. Hum, sim.
É, porque o outro é bem na praia, o outro você parece que o avião vai cair dentro d'água, é muito interessante.
Pois é, foi foi foi no no Galeão mesmo. Que meu meu avô teve lá lá a história que que meu avô tentou me me vender por por engra é, por por brincadeira, né, claro. <laughs> Meu avô era sem noção. Aí ele ele eu eu fi-ficava enchendo o saco do meu avô, ele e o meu também. Aí teve uma vez que a gente tava andando lá na nesse Galeão, né. Aí ele e eu tava enchendo o saco do meu avô, ele: "Ah, não aguento mais esse garoto". Aí ele vo virou para um rapaz, ele: "Ei, você você você quer esse moleque aqui? Ele tá me enchendo o saco". <laughs> Ai, ai. Hã?
Santos Dumont, foi no Galeão. Ah, gente. Aham. Ah Ai meu Deus. Eu vou vender. <laughs> Muito legal, muito legal. Mas quando você passou lá, já foi pra pegar o voo pra ir pra Flórida?
Pra hum, olha que eu não lembro o que que eu acho que era pra onde que era, meu Deus? Era pra Boa era pra Boa Vista? Era pra eu acho que era pra São Paulo. Eu não lembro. Eu só sei que a gente ficou lá pra pra realme pra é, pra escala e pra poder ver meu avô também. Foi 2 coisas.
Não, pode ser do Boa Vista. Que o que foi uma escala? Ah, ok.
Uhum. Que que ele não morava em Rio de Janeiro, mas ele ele tava visitando outro lugar também e deu certo que a gente foi no no mesmo aeroporto, no mesmo dia. Aham. Sim. A gente viu as passagem, a gente viu que que ia dar certo e tal. Ou ele tava passando eu não lembro, foi há faz tão tempo. Não, aí pronto, lembrei. A gente tava indo pra Rio Grande do Sul. Pronto.
No Rio? Ah, se encontrou, no olha. Ah, muito legal. Ah, f legal, aí fazia escala no no Rio. E faz mesmo, porque eu me lembro quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu saí de Brasília, o avião passava no Rio, depois ele passava em Santa Catarina
Pronto. Isso. Aham, no Rio. Uhum. Aham. Aham. Hã. Uhum.
pra depois ir para o Rio Grande do Sul.
Hã. Isso, exatamente. Aham. Hã.
Mas é assim, sabe, pra mim, eh, foi uma coisa bem diferente, como eu te falei, e sair do Rio, também era adolescente, do Rio pra Brasília, foi diferente de sair do Brasil pra vir pra cá, porque os momentos diferentes, mas eu nunca tive Brasília, eu nunca senti Brasília como sendo minha terra mesmo.
Uhum. Sim. Hã. Aham. Sim. Pois é. Uhum, sim. Hum.

Ah, sim, sim, sim.
Do que o interior do país, sabe, lugar que não tem mar, que a cabeça das pessoas é diferente.
Aham, sim, com certeza. Aham. Isso, também. É, mas, t e você, você já teve algum lugar que você você amava e você você ficou triste de ir?
Ah, Olha, pra mim foi sair do Rio de Janeiro e ir pra Brasília.
Hã? Hum. Nossa. <chuckles> Aham. <laughs> Hã.
Nossa, que mudança radical! Meu Deus do céu. O Rio, com tudo que a gente sabe, né, que é difícil, né, bom, mas no caso, eu que nasci lá, é como você falou, aquela coisa de ser a terra da gente.
Hã. Sim, sim. Aque aqueles negócio lá, mas Hã. Aham, Isso, é ver raiz, né. <chuckles> Aham.
É, eu sinto o cheiro do Rio. Olha que coisa louca.
Hã. Olha, que engraçado!
Eu sinto o cheiro do Rio. Eh eh eh, assim, é até interessante quando às vezes que eu ia de ônibus, né, de Brasília para o Rio, quando você entrava no Rio, não sei agora, que há muitos anos que eu não vou de ônibus, eh, tinha um cheiro esquisito na Avenida Brasil. Até aquele cheiro olha, um cheiro de esgoto.
Aham. Hã. Aham. Hã. Aham. Hã. E aí? <chuckles> Tinha cheiro de quê? Hã. Ah, nossa! Aham.
Era um cheiro de tratamento de água. Né, que era bem ali na entrada da da Avenida Brasil. Mas até isso pra mim, "Ah, eu tô chegando no Rio".
Sim nossa Senhora. Hum. Aham. <laughs> Aham. Qual? Hum.
E tinha um cheiro no Rio também que me marcava. Tinha, na época, era uma uma fábrica de açúcar, refinamento de açúcar, chamava Pérola.
Aham. Hã. Olha! Hã. Aham.
Então, no centro da cidade, tinha aquele cheiro parecendo um cheiro de caramelo.
Ti Ah, que interessante! Eu também ten Aham. Eu tenho o mesmo também, o cheiro de biscoito, né, de biscoito Maizena, de biscoito recheado. Eu eu lembro Fortaleza, também, que eu já visitei Hã. Ah, desculpa, pode falar. <chuckles> Hã.
Muito interessante. Pois é, pois é. Era aquilo. Então, pra mim Assim, não, eu tô falando, assim, o que mais não foi nem a mudança do Brasil pra cá, porque eu já vim já com os filhos criados, né, aposentada, já foi uma opção eu vir pra cá, né, eu não deixei nada. Sinto saudade delas, né, tá-tá-tá. Mas, no caso da minha mudança do Rio pra Brasília, não, eu fui obrigada a ir, porque meu pai passou num concurso, né, a gente foi morar lá. A cidade era estranha, no centro do país, barro vermelho. Tinha, na época, tinha muito vento, muito refrim. E você sair do Rio de Janeiro com a praia
Uhum. Aham. Aham, sim, sim. Com certeza. Aham. Hã. É, sim. Uhum. Sim, com certeza. Hã. Uhum. Sim, sim. Hum. Ah, sim, é. Aham. É, pois é. Hã. Aham. Ah, pode crer. Aham. Sim. Nossa!
Né, então, assim: "Ai, a família."
Pro pro na para o lugar que não tem praia. Hum. Ah, família também. É, verdade.
Nossa Então, assim, o que mais me marcou foi isso, sabe. Era a diferença de uma vida, que eu acho que a cidade de praia, ela tem uma coisa de liberdade
Realmente, v Hã. Aham. Hum. Aham. Isso, sim. Aham. Mais de tranquilidade, né, o ar também.
no ar. S eu sabia que qualquer rua que a gente saísse, a gente ia dar na praia

Ah, então você você você meio que você não não sentiu falta daí de Brasília quando você saiu? Entendi.
Não, não, não. Sinto falta das pessoas, de Brasília, não. Se fala: "Ah, cê quer voltar?" Não.
É, f s eu também. <chuckles> Mesma coisa de Boa Vista, Boa Vista não tem porcaria nenhuma pra fazer lá. <laughs> Boa Vista o que
É. É. Não, Brasília até que tem, é muito bonita a cidade, né, a gente conhece tudo, mas a cidade em si, eu nunca tive apego, agora, o Rio de Janeiro, é como eu te falo, sinto o cheiro do Rio. Nossa, é uma emoção, quando o avião desceu e dessa vez que eu fui, eu saí de Brasília para o Rio, então, é como a gente fala, é ponte aérea. Então, você desce no Santos Dumont
Aham. Aham. Não, não, Brasília tudo bem e, mas tipo Hã, aham. Sim. Aham. <chuckles> Ah, é, aham. Uhum, sim. Aham, entendi. Aham.
você desce nesse avião que é perto do mar nesse ae aeroporto, né, que é no Aterro do Flamengo. É lindo, lindo e nossa, é muito bacana, aí eu filmei a descida, eu até quero até trabalhar esse vídeo, eu quero colocar nesse vídeo que eu fiz, eh, o Samba do Avião.
Show. Sim. <chuckles> Aham, exatamente. Hum. <laughs> Hã. Muito legal. Aham. Hã, aham. Hum.
É porque eu não sei mexer no telefone direito, eu devia ter feito pelo Instagram. Eu gra fiz o filme
Aham. Ah, tudo bem. Aham. Ah, tá.
sabe, pela câmera mesmo do telefone.
S você você tem você tem iPhone ou Android?
iPhone.
iPhone, certo. Eu acho que tem um aplicativo chamado U a tem tem sempre um aplicativo de de edição na na Play Store, eu não lembro qual era o nome, é filme alguma coisa, não, eu não lembro, mas d dá pra pra editar rapidinho no no aplicativo lá no iPhone. Tem uns bem famosos e tal.
Hã. Ah, eu vou procurar. Nossa, porque olha
Eu acho que no iPhone em si é mais difícil. Hã.
Pois é, porque é um lugar que eu amo tanto e realmente o adeus de lá, eh, mesmo dessa vez que eu fui, sabe, é assim, foi muito legal, foi realmente foi um resgate. Então, esse filme que eu fiz, tanto chegando quanto saindo, eu queria colocar ele com a música do Tom Jobim no fundo, o Samba do Avião.
Hum. Aham. Ah, sim, pois é. Hum, aham. Hã, sim, sim. Aham. Sim. Aham. Hã. Sim. Aham. <chuckles>
É lindo, você conhece essa música?
É, eu eu acho que já es eu acho que eu não lembro o nome, mas eu já escutei a a música em si. Eu vou samba do avião, vou procurar daqui a pouco, então, porque é engraçado você falar isso, que eu estava escutando ontem a Astrud Gilberto, estava escutando a a como era? "Love is, love is the saddest thing, when it goes away", você sabe?
É uma depois você procura, chama Samba do Avião. Samba do Avião, com Tom Jobim. Ah, filho do João Gilberto.